Quá hay bạn ơi. Mình đang thực sự rất là mệt mỏi và uể oải luôn á, mình cảm giác là hình như mình không dành đủ thời gian cho cái việc, ờ, giấc ngủ của mình hàng đêm á, cũng như là cái việc chăm sóc sức khỏe của mình đó bạn. Rồi giờ mình cũng hông biết phải làm sao để có thể cải thiện được cái vấn đề này nữa. Mình đang thực sự rất rất là bất lực và bế tắc luôn mình thực sự bây giờ cứ mỗi ngày mình rất chi là mệt mỏi luôn.
Ừm. Ừm. Như vậy có vẻ tình trạng của bạn cũng làm cho sức khỏe bạn đi xuống rất là nhiều và mệt mỏi, đúng không? Thế thì, ờ, đầu tiên để cho mình làm rõ một chút, là bạn, ờ, thường là ngủ bao nhiêu tiếng vào mỗi đêm và bạn, à, cảm thấy là sau cái giấc ngủ đấy thì bạn cảm thấy như nào?
Đúng rồi bạn. Ờ, thì mỗi đêm chắc đâu đó mình ngủ được khoảng từ 4-5 tiếng thôi bạn ơi. Và mỗi sáng dậy nha, thì mình thấy bản thân mình rất là mệt mỏi và uể oải luôn, nó cứ lờ đà lờ đờ vậy đó. Và, gọi là, s cả một cái ngày dài á, thì mình cũng không không đạt được cái trạng thái làm việc tốt nhất, mà nó cũng không có cứ lờ đà lờ đờ suốt cả ngày dài cho đến chiều về. Chiều về xong nó tối luôn rồi mình lại tiếp tục ngủ, cứ như thế thôi.
Rồi. Ừm. Ừm. À, như vậy là có vẻ là bạn cũng ngủ khá là ít tiếng và, ờ, cũng không ngủ được sâu giấc, thế nên là buổi sáng rất là mệt. Thì không biết là trước khi ngủ bạn có cái thói quen nào mà bạn cảm thấy nó không cảm thấy là nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ không? Ví dụ như là xem điện thoại nhiều này, hay là uống cà phê, trà đặc gì không?
Ừm. Ừm, thói quen thì nó cũng hông hẳn là thói quen đâu, nhưng mà trước khi ngủ á thì mình bắt buộc là phải sử dụng điện thoại cũng như laptop nha bạn để mà có thể giải quyết những công việc tồn động và hoặc là, ờ, gọi là, những công việc tồn động vào còn lại ở trên công ty á, cũng như là, gọi là, à, trả lời các email công việc từ khách hàng nè, từ đồng nghiệp, cũng như là từ sếp đó bạn. Điều này thì khiến cho bản thân mình tiếp xúc rất nhiều với các loại, gọi là, màn hình hay là ánh sáng xanh đó, thì khiến mình nghĩ đó cũng là một phần nó gây ảnh hưởng đến cái, gọi là, cái cái cái chất lượng giấc ngủ của mình á.
Rồi. Ừm. Ừm. À, công việc. Ừm. Ừm. À, rồi. Thế thì ngoài, à, à, cái việc là làm việc trên công ty xong ấy, thì khi mà về nhà thì bạn có hay có những cái phải phải làm overtime không? Hay là bạn có phải bận gì chăm sóc, ưm, con cái hay gia đình gì không? Và, ờ, bạn có nhiều thời gian rảnh vào ngoài giờ làm việc không?
Ờ, thì theo lý thuyết á, thì mình cũng có rất là nhiều thời gian rảnh sau khi, gọi là, hoàn thành công việc, gọi là, sau khi làm việc trên công ty nha. Nhưng mà thực tế thì làm trên công ty chẳng bao giờ giải quyết hết được tất cả công việc cả, mà thường phải xách về nhà và làm thêm, và làm thêm mỗi ngày đâu đó thì có một khoảng mình làm khoảng 1 tiếng mỗi đêm cho công việc phòng ở trên công ty đó. Thì ngoài cái thời gian mà dành cho công việc á, thì mình cũng phải chăm gọi là, phải, à, lo toan việc nhà nè, làm vườn, dọn vệ sinh nhà cửa, nấu cơm các kiểu, rồi tắm rửa giặt đồ nữa. Thành ra cái khoảng thời gian của mình vào mỗi đêm á, hầu như là kín bưng luôn, cũng hông có khoảng không có những khoảng thời gian thực sự là rảnh rỗi đâu.
À, rồi. Ừm. Ừm. Ừm, như vậy là ngoài cái, ơ, việc trên công ty thì bạn cũng còn phải làm việc thêm giờ, đúng không? Xong rồi cũng còn phải làm việc nhà nữa nên là thời gian rảnh của bạn cũng có vẻ không có nhiều. Ừm, thế thì bạn cũng, ơ, gọi là có hay, ơ, ờ, gọi là giải trí bằng cái điện thoại không? Ví dụ như là buổi tối cũng hay, ờ, lướt mạng xã hội gì đó không?
Rồi ngoài Ừm. Ừm, chắc chắn luôn. Thì cái việc mà buổi tối và cái việc dùng laptop và điện thoại song song của mình á thì thỉnh thoảng mình vẫn ra mình lướt mạng xã hội, ơ, mình xem vài video ngắn, cũng như là nghe nhạc, khiến cho mình có thể thư giãn hơn được phần nào đầu óc đó bạn.
À. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Nhưng mà hông biết là cái việc này nó có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ ban đêm hông?
À, thì, ờ, với những cái mà, ờ, về, à, ừm, cái vấn đề mà bạn vừa nêu ấy, thì có vẻ như là giờ giấc của bạn đi ngủ không ổn định này. Cái thứ hai nữa là bạn cũng đang <sniffs> bị, à, xen lẫn giữa công việc với những cái sinh hoạt gia đình ấy. Và đôi khi nó cái việc giải trí của bạn nó cũng làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ đấy, rất là nhiều khi mà trước giờ ngủ cũng xem điện thoại thì chắc chắn là điện thoại rồi máy tính nó có ánh sáng xanh, đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng đến mắt và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn rất là nhiều.
Ừm, ừm.
Thì, ờ, đầu tiên ấy, bạn có thể là nên áp dụng cái quy tắc gọi là ưu tiên tuyệt đối trước. Đầu tiên là phải hẹn cái giờ ngủ của bạn cố định đi. Nếu mà bạn, ờ, ờ, cũng là một người bận rộn và còn phải mang việc công ty về nhà, cũng như là việc chăm sóc con cái, thì bạn có thể đặt lịch ngủ muộn hơn bình thường một chút. Bình thường thì phải ngủ tầm 10:00 là tốt nhất, nhưng nếu mà bạn bận thì bạn có thể là đặt vào lúc 11:00 bạn ngủ và Bạn đặt theo cái lịch cố định này như thế thì nó sẽ tạo nên một cái đồng hồ sinh học ấy, thì cứ đến giờ đó là bạn có thể là là là về sau là cũng sẽ tự đi vào giấc ngủ thôi. Còn việc là trước đây có thể là bạn cứ ngủ bất kỳ lúc nào, thì nó sẽ giúp cho là nó làm cho bạn là, ờ, có thể là hôm ngủ sớm thì thì không buồn ngủ đây, hôm ngủ muộn thì nó quá giấc rồi cũng lại chập chờn, kiểu vậy. Đấy, thì bạn thấy là liệu cái việc, ờ, đặt đồng hồ vào 11:00 ngủ liệu nó có khó khăn quá với bạn không và bạn có khi phải làm việc quá giờ đấy không?
À. Ừm. Ờ, vậy là đầu tiên á là bản thân mình phải, ờ, gọi là, cố định được cái khung giờ ngủ cũng như khung giờ thức dậy của mình nữa đã trước tiên đã, đúng hông? Ờ, thì bằng cách là việc mà đặt báo thức đúng 10:00 hoặc là 11:00, ờ, để mà có thể ngủ, ờ, một cách cố định nhất, rồi từ đó cải thiện được cái thói quen ch cho cái giấc ngủ rất là hay đó, và mình cũng sẽ thử đó nha. Nhưng mà nhưng mà á nha, thực tế á, là hầu như mỗi đêm á, là mình phải đâu đó sau 11:00 và thậm chí là đến 12:00 đêm, mình mới có thể ngủ được, tại vì mình phải dành những cái khoảng thời gian nhất định cho công việc á bạn. Thì hông biết là có cá cách nào cải thiện cái vấn đề giúp mình ngủ sớm hơn hông? Tại vì mình sợ là ngủ vào lúc 11:00, 12:00 đêm thì nó muộn quá và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình á.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác. À, và rồi, ừm. Ừm. Ừm. Rồi, nếu mà bạn có thể hoàn cảnh thành công việc sớm thì bạn hoàn toàn cũng có thể là đặt cái lịch sớm hơn. Ví dụ như là 10:00 giờ đi chẳng hạn, nhưng nếu mà 10:00 mà bạn ngủ mà có thể nó chập chờn bởi vì những cái thời gian đầu nó cũng chưa đi vào cái guồng sinh học ấy, thì, ờ, chắc chắn là cũng có thể là xảy ra cái tình trạng là có hôm ngủ được, có hôm không ngủ được vào cái thời điểm đó và có khi nằm trằn trọc chẳng hạn, thì nhiều khi nó lại gây ra cái tình trạng là mệt mỏi hơn vào ngày hôm sau ấy. Thì, ờ, bạn có thể thử áp dụng một số cách, gọi là, ờ, ừm, đếm hơi thở hoặc là thiền nhẹ vào lúc đi ngủ ấy. Thì, ờ, ô trên mạng cũng có rất nhiều cái phương pháp là, ừm, thiền hơi thở, dạng như là, ờ, bạn có thể là tập đếm, a, 4-2-4 ấy, là hít vào 4 giây, giữ 2 giây và thở ra 4 giây. Hoặc là 4-7-8 cũng được, 4, ơ, ơ, giây hít vào, 7 giây giữ và 8 giây thở ra đấy, có thể áp dụng những cách đấy. Thì cái việc thiền này sẽ giúp cho bạn đi vào giấc ngủ nó nhanh hơn, cũng tránh cái việc là cứ nằm đó và trằn trọc mà không ngủ được ấy.
Ừm. À. Ờ. Ừm. À, vậy là mình cũng nên tìm <laughs> tìm hiểu về một số phương pháp để có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình như là thiền hay là các kỹ thuật hít thở, đúng hông bạn? Ừm, mình thì
Đúng rồi. Thì, à, những cái phương pháp này chắc chắn là cũng sẽ giúp ích rất nhiều bởi vì cũng đã có nhiều người áp dụng tới.
ờ, mình thì cũng chưa thực sự là tìm hiểu hay là tập bắt đầu vào một cái phương pháp thiền hay là hít thở nào cả. Mà chắc là mình cũng sẽ lên các mạng nền tảng mạng xã hội cũng như là, ờ, các trang như là YouTube để mình có thể tìm thử tìm hiểu xem sao, ờ, thử áp dụng cũng như là tập luyện xem sao, xem nó có phù hợp với bản bản thân mình hiện tại hông ha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, và đặc biệt nha, trước khi, a, cái giờ đi ngủ vào buổi tối thì bạn nên hạn chế, gọi là càng xem, ờ, gọi là, ít điện thoại thôi thì càng tốt. Bởi vì cái việc xem điện thoại nhiều nó có ánh sáng xanh ấy, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là rất là khó ngủ hơn so với bình thường. Và, ừm, cái, ờ, ng theo một số nghiên cứu là việc, ờ, xem điện thoại, ờ, trước giờ ngủ ấy, nó làm cho cái giấc ngủ nó chập chờn, kiểu như là, trong giấc ngủ thì nó cứ, ơ, không được sâu giấc ấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn vào ban ngày đấy. Thì không biết là, ờ, bạn có sẵn sàng có thể là bỏ được điện thoại sử dụng vào buổi tối hay không?
Ừm. Ờ, tức là không sử dụng điện thoại hoàn toàn vào buổi tối luôn hả bạn?
Ừm, nếu mà có thể không sử dụng điện thoại hoàn toàn vào buổi tối thì càng tốt. Bởi vì là cái ánh sáng xanh chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì bạn cũng đã nói là bạn còn phải làm việc, đúng không? Bằng, à, máy tính, thì như vậy bạn vừa dùng máy tính mà vừa dùng điện thoại thì cái thời lượng chắc chắn sẽ rất là nhiều. Thế nên nếu mà có thể là sẽ chỉ sử dụng cho công việc thôi, thì, ờ, cái ảnh hưởng của ánh sáng xanh đến bản thân bạn sẽ ít hơn ấy.
Ồ. Ừm. Ờ, vậy thì mình cũng không chắc là mình có thể loại bỏ được cái việc mà sử dụng điện thoại vào buổi tối hay không nữa, nhưng mà chắc chắn là mình cũng sẽ thử loại bỏ nó xem sao. Tại vì mình thấy là nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái cái việc mà giấc ngủ của mình rồi. Thì mình cũng sẽ thử xem sao, hy vọng là có thể cải hiện được cái vấn đề phần nào cái vấn đề mình đang gặp phải.
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, và cũng không biết là, ờ, vào buổi chiều, buổi tối thì bạn có hay uống cà phê hay là cái dạng chè đặc gì, ừm, để, gọi là, tỉnh táo không?
<smacks lips> À, thì thật ra thì mình lá là một trong những người rất là thích uống trà nha. Chính vì thế nhưng mà không chỉ là buổi chiều hay là buổi tối đâu, mà hầu như là tất cả các buổi trong ngày á thì mình cũng thường, gọi là, pha một tách trà và ngồi uống như vậy đó. Thì hông biết là cái việc này nó có ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ của mình hông bạn?
Ừm. Ừm. À, nếu mà bạn muốn cho cái sự tỉnh táo thì bạn nên uống cà phê hoặc là trà vào, ờ, trước giờ trưa nha bạn. Có thể uống từ sáng đến trưa nhưng mà chiều và tối thì bạn cũng, ơ, nên hạn chế uống thôi. Việc, ờ, uống, à, trà, cà phê vào buổi chiều tối ấy, nó ảnh hưởng đến trí não và có khả năng làm cho cái việc là đi vào giấc ngủ rất là khó khăn luôn ấy. Đấy, thì cái này của bạn cũng cần phải lưu ý. Và, ờ, bên cạnh đó thì bạn cũng, gọi là là, có thể là, ừm, ừm, với một số các loại chất kích thích khác ví dụ như rượu chẳng hạn, thì bạn cũng lên tránh dùng rượu trước giờ ngủ. Ví dụ nhiều người cũng hay có thói quen là nhậu nhẹt vào buổi tối đấy, thì nhậu nhiều thì về cứ nghĩ là ngủ ngon nhưng thực ra không phải. À, nó sẽ tạo nên một cái giấc ngủ chập chờn, hôm sau rất là mệt luôn ấy. Không biết là bạn có hay có thói quen uống rượu trước khi, ờ, đi ngủ hay là vào buổi tối hay không?
Ờ. Ồ. Ờ. Ừm, mình á thì mình cũng chỉ uống trà thôi chứ mình cũng không hay hay uống rượu lắm, mà chắc hẳn là mình cũng sẽ, ờ, gọi là, hạn chế cái việc mà uống trà vào những khung giờ chiều, đặc biệt là khung giờ tối, để có thể cải thiện phần nào vấn đề giấc ngủ và sức khỏe của mình. Ừm, nhưng mà chắc là nó buộc mà là một cái thách thức đầy khó khăn với mình đó, vì mình uống trà cũng rất là lâu nay rồi, hy vọng là mình có thể mình có thể loại bỏ được cái vấn đề đó.
Ừm, rồi. Ừm, rồi. À, rồi. <laughs> À. Ừm. À, như vậy thì tốt quá, mà bạn cũng có thể là chuyển cái thời gian uống trà lên sớm sớm một chút, chứ không nên, gọi là, sát quá giờ ngủ nó sẽ ảnh hưởng đến, gọi là, cái giấc ngủ của bạn rất là nhiều. Và, ờ, ngoài ra thì cái không gian, cũng như là cái cái cái bố trí sắp xếp phòng ngủ của bạn cũng rất là quan trọng, đó. Thì, ờ, bạn cũng nên là bố trí phòng ngủ nó có được cái mức độ nhiệt độ phòng vừa đủ này, ánh sáng thì nó cũng phải tối tối một chút để ngủ ngon hơn này, đó. Rồi, ừm, ừm, có thể là bố trí thêm một số cái, gọi là, ờ, trang phụ kiện, ví dụ như đệm, chăn, các kiểu mà bạn cảm thấy thích thú. Nếu bạn thích nằm, ờ, đồ cứng thì mua đệm cứng thôi, thích mềm thì, ờ, nằm mua đệm lò xo chẳng hạn, đấy. Cái việc bố trí phòng, rồi chăn ga gối đệm, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ rất nhiều, bạn cũng nên bố trí thế nào cho nó phù hợp với bản thân mình nhất nha.
Ừm. À, vậy thì mình cũng, ờ, gọi là, ngoài những cái vấn đề nãy giờ bạn nêu ra thì mình cũng nên chú ý đến cái vấn đề môi trường ngủ xung quanh mình ha. Ừm, để ra làm sao để mình có thể mà có có một cái môi trường ngủ thoải mái nhất, để mình có thể dễ đi dàng đưa vào giấc ngủ nhất, cũng như có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ chất lượng nhất ha. Ừm, cảm ơn bạn nha, thì nhờ bạn á thì mình cũng có một v vài hướng đi để có thể cải thiện được cái vấn đề mà mình đang gặp phải rồi đó. Thì mình sẽ thử áp dụng ngay ngày mai thôi xem nó có, ờ, giúp cho mình có những cái thay đổi tích cực nào hông ha. Chào bạn nha!
Ừm, đúng rồi. Ừm. À, chính xác. Ừm. Ừm. À. Ừm, ô kê. Hy vọng là bạn áp dụng và cũng sẽ thành công nha, bye bye.